โอเคค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แบบนี้เนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองช่วยหาวิธีเนาะ ว่าจะแบ่งกันเก็บยังไงดี เพราะว่า คือ ความ รู้สึกเนี่ย เวลาเก็บของย้าย บ้าน มันจะมีความรู้สึกว่า ใครเก็บมากกว่าคนนั้นก็เหนื่อยกว่า อะไรอย่างงี้เนาะ พอมันมีความคิดแบบเนี้ย มันก็นำไปสู่การเกี่ยงกันได้ว่า ใครจะเก็บอะไร อัน เนี้ย เป็นเรื่องปกติมาก ๆ เลยนะคะ เวลา ที่จะต้องย้ายบ้าน สิ่งที่ต้องทำเนี่ย แนะนำให้ค่อย ๆ จัดระบบค่ะ ว่าใครดูแลอะไร เพื่อที่ทั้งคู่เนี่ยจะไม่รู้สึกว่า แบบถูกทิ้งให้ทำคนเดียว หรือว่าโดนใช้มากเกินไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือส่วนไหนที่คุณ ถนัด จะเก็บ หรือว่ารู้สึกว่า คุณอยากจัดมากที่สุด คุณเนี่ยค่ะก็เก็บส่วนนั้น อย่างเช่น ห้องนั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า ส่วนสามีก็ให้เขาเก็บในพวกห้องเก็บของที่เป็นของที่ต้องยกหนัก ๆ ของส่วนตัวของเขา แล้วก็ของดูต่างหน้าของคุณ ย่า นะคะ มันง่ายกว่าแบ่งเป็นชิ้น ๆ ก็คือแบ่งกันเป็นห้องไปเลย เงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเอาคำแนะนำเนี้ย ไปพูดคุยกับสามี แล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ให้ชัดเจน เราจะได้เก็บของได้เร็วที่สุด แล้วก็ย้ายบ้านได้ทันที ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มารับฟัง แล้วก็ให้เทคนิคดี ๆ รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกด้วย ก็จะเอาไปใช้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ด้วยความยินดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะ

อืม ถูกต้องเลยค่ะ คือในมุมของเขาเนี่ย เขาก็คิดว่าเป็นของดูต่างหน้าเนาะ แต่ก็อย่างที่คุณบอกเลยว่า จริง ๆ แล้วนะคะ ของดูต่างหน้าของเขาก็มีหลายชิ้นมากจริง ๆ แล้วก็อันเนี้ยอยากจะให้ลองคุยกับสามีนะคะว่า เอ่อ ชีวิตใหม่ของเราในบ้านใหม่เนี่ยควรเป็นแบบไหน? แบบพูดในเชิงอยากให้เขาร่วมมืออะค่ะ อย่างเช่นว่า เรานะคะ อยากให้บ้านใหม่เนี่ย น่าอยู่ แล้วก็เป็นพื้นที่ของเราทั้งคู่ อยากให้คุณสามีของคุณเนี่ย มาช่วยกันเลือกว่าช่วงเนี้ยอะไรสำคัญที่สุดดีไหม แล้วโทนเนี้ยเนาะ มันจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับนะคะ แล้วก็ เราก็ต้องอธิบายให้เขาไปว่า อยากให้เขาอะค่ะปล่อยวางกับของบางชิ้น เพราะว่าของเนี่ยก็คือของ แล้วเขาก็มีของไว้ดูต่างหน้าคุณย่าเขาอะหลายชิ้นมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือให้เขาเก็บแค่ชิ้นที่สำคัญ จริง ๆ แบบสำคัญที่สุดสำหรับเขาเลย แล้วก็ชิ้นไหนที่อาจจะเอาไปเก็บแบบอื่นหรือว่าแบ่งให้ญาติเขา โดยที่มันไม่ต้องใช้พื้นที่ในบ้านใหม่ที่ ที่มันมากเกินไปเนาะ แล้วคุณก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ย เข้า ใจความรู้สึกนะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นของคุณย่าเนี่ย คือเราไม่ได้จะเอาไปทิ้ง หรือว่าอาจจะ คุณอยากถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไหม แบบว่าเก็บความทรงจำของของชิ้นนั้นเป็นรูปแทน มันก็จะช่วยในการประ หยัด พื้นที่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องพยายามนะคะ หาวิธีคุยให้เขาอะแบบมีความปล่อยวางกับสิ่งของ อย่างเงี้ยอะค่ะ อืม
อืม อือฮึ อืม อืม ค่ะ อืม อือ ฮึ อือ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม ดีเลยค่ะ ก็เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ เลย เดี๋ยวอาจจะต้องไปลองคุยกับเขานะคะ เพื่อที่จะได้แบบว่า เฮ้ย ก็อยากให้เขารู้เหมือนกัน ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะ เราก็เห็นคุณค่าเหมือนกัน แต่ว่าก็อยากจะเก็บไว้ที่ เฉพาะชิ้นที่สำคัญจริง ๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ ก็คือตอนเนี้ยของในบ้านเราอะก็ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะ ก็แบบว่าเริ่มมีการเกี่ยงกันแล้วค่ะกับสามีว่า เอ๊ะ ใครจะเก็บตรงไหน? คือจะยังไง? แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มเก็บสักที เพราะมัวจะเถียงกันน่ะค่ะ แบบเนี้ยเราควรจะแบบมีวิธีในการแบ่งกันเก็บของอะไรยังไงดีคะ ให้มันแบบว่าเหมือนแบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจน ไม่ต้องมาทะเลาะกันน่ะค่ะ?
อืม ค่ะ

อืม มันก็มีหลาย ๆ เรื่อง ที่ ที่เป็นหลาย ๆ ปัจจัยเข้ามารวม ๆ กันนะคะ ก็ อะ เหมือนอย่างเรื่องเก็บของเนี่ย ก็คือว่า คือเราอะรู้สึกว่า ไอ้ของใช้ที่เราใช้มาในคอนโดเนี่ยค่ะ มันก็ใช้มายาวนานแล้ว มันก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะ ที่จะแบบว่าบางอย่างเราต้อง
อืม อ๋อ อยากจะเกษียณข้าว ของ เหรอคะ?
ใช่ เราก็อยากจะแบบโบกมือบ๊ายบายเค้าไปบ้างแล้วว่า มันไม่ต้องตามเราไปบ้านใหม่ก็ได้ เพราะว่าเดี๋ยวเราไปบ้านใหม่อะ เราก็อยากจะแบบเริ่มอะไรใหม่ ๆ เนาะ อยากจะซื้อเฟอร์นิเชอร์ที่มันแบบเข้ากับบ้านเรามากขึ้น เพื่อเป็นการแบบว่า ต้อนรับบ้านใหม่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? แต่ว่าสามีเนี่ยเขาเป็นแบบว่า โรคช่างเสียดายของอะค่ะ ก็คือว่า เหมือนว่า เอ๊ย อันนี้ พอเราบอกว่า "เอ๊ย อันเนี้ยเราไม่ค่อยใช้แล้ว ทิ้งไปเหอะ" เขาก็แบบ "เก็บไว้เหอะ เผื่อ ๆ" อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็รู้สึกว่า บางอย่างมันเก็บไปอะ มันก็ไปเป็นขยะที่บ้านใหม่อยู่ดี 1 อะ ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบ เออ มีการแบบทะเลาะกันบ้าง เถียงกันบ้างว่า อันไหนจำเป็น อันไหนไม่จำเป็นน่ะค่ะ?
อือ อ้าว! อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ เข้าใจ แล้ว แล้วค่ะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยเนาะ ก็อยากจะบอกคุณเลยนะคะว่า เออ ในเรื่องของการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะ ในส่วนของการย้ายบ้านเนี่ยเป็นเรื่อง ธรรมดา มันต้อง คนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะ เป็นธรรมดาเหมือน ลิ้น กับฟันเนาะ แล้วก็เข้าใจเลย เพราะว่ามุมมอง ของ ของใช้ทั้ง 2 คนเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะว่าในส่วนตัวของคุณเอง ก็คืออยากซื้อเฟอร์นิเชอร์ใหม่ ใช่ไหมคะ? ตกแต่งให้เข้ากับบ้านใหม่ ส่วนสามีคุณ ก็คือ มีความว่า เออ อยาก อยากได้ของเดิมเอาไว้ เพราะว่าเสียดายไม่อยากทิ้ง แล้วทีเนี้ยอะพอเราเนี่ยนะ คะ มี เอ่อ เขาเรียกว่า มีการกระทบกระทั่งกันเรื่องนี้จนทำให้ อะ คุณมีความเครียดเนาะ ทีเนี้ยอยากจะรู้อะค่ะว่า คือ อะ ร อะไรคือเหตุผลที่เขาเสียดายของเก่าอะคะ? คือมันเป็นเพราะว่า ความ ผ ผูกพันทางอารมณ์ หรือว่าของชิ้นเนี้ยมันยังดีจะเปลี่ยนทำไม? อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อือฮึ อืม